Ne, du hast schon recht, also wir ich treffe mich meistens mit meinen Freunden da, weil wir halt da lernen oder arbeiten und deswegen ist es für uns jetzt auch nicht so wichtig, dass da irgendwie immer jemand sein muss. Aber wir setzen uns hin und dann nach und nach kommen halt Leute, die man jetzt auch mit der Zeit einfach kennengelernt hat, weil man einfach da zusammen, ähm, so digital arbeitet oder lernt.
Mhm, hm. Ja. Mhm, und, äh, g gibt’s, äh, eine Geschichte, eine besondere, die du erzählen kannst, die was dir da so passiert ist im kei in dem Park oder, ähm, ’n ganz besonderes Erlebnis?
Ja, also ich glaube ähm, also die Besitzer in dem Café, die sind so ’n bisschen zurückhaltend. Also hier in Bulgarien sind die Leute generell die müssen dich schon richtig kennen, dass die dich mögen. Und, ähm, letztens war’s nämlich total windig bei uns, also unglaublich stürmig, die Wellen waren wirklich hoch und eigentlich sind die eben nicht hoch bei uns, und, ähm, dann bin ich da hingegangen zu dem Café und, ähm, ich habe gesehen, dass ’n paar Leute, die da arbeiten, gesurft haben, also mit ’nem Brett draußen im Wasser waren
Mhm. Okay. Mhm, oh. Mhm. Mhm. Ah. Ja.
weil die eben ’nen direkten Zugang zum Meer haben
Toll.
und ich bin reingegangen und ich war so: „Ach cool, das sieht echt gut aus hier, einfach ’n bisschen Wellen zu hüpfen und so ’n bisschen zu schwimmen, zu baden.“ Und dann meinten sie so: „Ach komm, wir geben dir auch noch ’nen Brett“, und dann haben wir sind wir zusammen gesurft und das war so cool. Und seitdem reden die auch viel mehr mit mir. Die haben mich, glaube ich, jetzt die respektieren mich jetzt viel eher. <giggles>
Mhm. Mhm. Oh. <chuckles> Mhm. Toll. <giggles> ja, das ist ja super. <giggles> Das ist ja eine wirklich schöne Gesch äh, Geschichte, ähm
Ja. Total. <chuckles> Ja, äh
Und dann, äh, ist jetzt, äh, dann auch im Moment noch warm genug, um da ins Wasser zu gehen?
Ja, das war jetzt vor so 3 Wochen, würde ich mal sagen 4 Wochen vielleicht. Und, äh, ich war auch heute schon im Wasser und es ist schon deutlich kälter als letztens. Hm, damals war’s noch okay für ’n paar Minuten, 1/2 Stunde oder so, aber mittlerweile braucht man echt 'n dicken Neopren.
Ah, ja. Mhm. Mhm, oh okay. Oh, okay, also das hast du dann äh, das hast du dir dann besorgt oder den hattest du sowieso?
Ja, also, ähm, ne me ich gehe jetzt auch rein, aber eher so zum Eisbaden, also nur ’n paar Minuten und da vor ’nem <chuckles> vor ’nem Monat war's ähm, war's total aushaltbar noch.
Mhm, oh, okay. Ah ja. Na ja, jetzt ist wahrscheinlich, äh, auch herbstliches Wetter eher, ne? Ähm, dann ist es wahrs wird’s jetzt langsam wahrscheinlich kälter im Wasser, oh, wenn du schon Eis baden sagst. <chuckles> Und ist es dann, ähm
Ja. Ja, ja. <chuckles> Ja, es ist so ’n bisschen übertrieben mit dem Eisbaden, würde ich sagen, aber es ist schon kühl. <chuckles>
Kühl. Aber es ist dann ähm, du hast gesagt, das ist ’n Park, ne? Also das ist ’n Park und in dem Park ist auch ’n Café und dann kann man halt da direkt ins Wasser gehen?

Ja, also, ähm, ich bin auch Studentin, das heißt, das ist jetzt nicht ich kann jetzt nicht immer da hingehen. Aber wenn ich jetzt 'n einfachen Kaffee trinke, dann ist das ähm, sind die Preise wirklich ähm, wirklich in Ordnung. Hm, ja, genau, also
Mhm. Mhm. Un Du hast auch schon gesagt, dass sie viel mit also, dass es gemütlich da drin ist. Wie haben die das denn, ähm, gemacht, dass das so gemütlich wirkt? Also, sind das besondere Beleuchtung, sind da grün also, Grünflächen unabhängig vom Park oder ist es auch barrierefrei?
Mhm. Ja, es ist ich glaube, es ist barrierefrei. Mir würde jetzt keine Treppe einfallen, ähm, und es ist sehr, ähm, durchmi also, die die, ähm, Möbelstücke sind sehr, ähm, unterschiedlich, also alles so 'n bisschen zusammengepuzzelt, was ich irgendwie ganz charmant finde. Und dann eben so alte Musikboxen, ne und dann die Kaffeemaschine ist natürlich prunkvoll, <chuckles> äh, wie sich das gehört. <chuckles> Ja, und es ist sehr künstlerisch eingerichtet, also deswegen, das ist ganz schön, mhm.
Ist ja toll. Mhm. Mhm. Toll. Ja. <chuckles> Ja. Toll. Mhm, also, hängen dann da auch, ähm, Kun also, m Gemälde? Oder
Ja eher so Zeich Zeichnungen und so vielleicht so eher so digitale, ähm, Kunststücke, die dann ausgedruckt wurden, so stelle ich mir so <giggles>
Mhm. Ah ja, interessant. Ah ja, aha, okay.
Mhm, ja aber, ähm
Das ist ja wirklich ähm, hört sich nach 'nem gemütlichen Ort an auf jeden Fall.
Total, aber das, was du gemeint hast mit der Musik, also, das fällt mir natürlich auch ein. Wir haben super viele Straßenmusikanten und das ist natürlich auch so 'n Platz für Begegnungen, dass Leute stehen bleiben, zuhören, miteinander quatschen.
Mhm. Mhm. Ja, ach das wäre aber das wäre ja auf jeden Fall schön, ne, wenn man dann da so 'nen Ort hat, wo man hingehen kann und dann wenn da auch also, wenn da was los ist, ist es natürlich toll, oder?